Bueno, fíjate que sí, eh, am, un par de veces, ¿no? Que era una comida sin sin motivo, digamos, que se había planeado, entre todo el grupo la la planeó, porque, pues, hasta tenemos un chat y todo. Eh, un chat de todas las parejas, entonces los esposos tienen un chat aparte, y las esposas tenemos otro chat aparte, y otro con los niños. Entonces se planeó: "No, que vamos a reunámonos a comer, vamos a comer", un un viernes, un sábado por la noche, qué sé yo. Y y no, fue un sábado, porque ese día mi hijo tuvo partido y ese día hacía mucho calor y y estábamos cansados. Entonces, pues, m m listo, di dijimos que no. Entonces empiezan enseguida: "Ay, no, pero ¿por qué no? Pero ustedes". Y nosotros: "No, pues no no podemos, eh, nos sentimos cansados, no me siento bien", cosas así, ¿no? Eh, pero, eh, ha sido en realidad pocas las veces que que como que nos atrevimos, por llamarlo de alguna manera, a decir que no.
Ujú. Ujú. Ujú. Okey, entiendo. Sí suena como que están a que están bastante relacionados, ¿no? En este aspecto, de que ya tienen sus agendas juntas. Pero mencionaste que había una actividad en general que ya era obligatoria. ¿Podrías repetirmela?
Sí. Ujú. Eh, sí, que mira, que los los los niños juegan fútbol, soccer, los fines de semana, pues, están en en torneos, y están en las academias y todo. Eh, entonces, los fines de semana, por lo general, son los torneos, sábados y domingos, o a veces un sábado, a veces un domingo, así, pero son todos los fines de semana y eso es obligatorio, definitivo.
Ujú. Okey, entiendo. Entonces, todo lo demás, como mencionas, es opcional, y a veces hay planes que surgen de la nada. ¿Cómo te hace sentir estos planes, como el de la comida, que mencionaste que surgió como así de repente?
Sí. S Ay, mira que, o sea, sí rico, pero, ay, pero, eh, a veces quisiera no no decir que no, la verdad, me hace sentir como que como que muy comprometida, así y y no no veo por qué tenga que tener ese compromiso yo. Eh, pero los, ah, pero así lo siento, me da co me da cosita decir que no, me da, ay, como culpa, como como no. Y y también me estreso si digo que no, pero también me voy a estresar si digo que sí, y entonces, no, la arreglada y salga. Entonces, es es es pesado, es pesado, de verdad.
Ujú. Sí, entiendo completamente, como que de cualquiera de las 2 formas vas a sentir algo displacentero, por así decirlo.
Sí.
Pero, pues, por esta parte, eh, tú, personalmente, ¿qué sientes que necesitas para poder sentirte bien o mejor en cada semana?
Mm.